Ja, ja, genau. Und es waren die Banken, die zu groß waren, um äh, um kaputtzugehen
Ja. Ah, ja, ja, okay.
weil sie überall die Finger drin hatten. Und die haben Mist gebaut, haben jeden kaputtgemacht. Und dann mussten wir dafür bezahlen ja, dass
Ja, ja, ja, ja. Ist es die Subprime, ne? Subprime-Krise ist es, oder?
äh, ja, da dass sie wieder auf die Füße kommen können. Musste dir vorstellen. Ist doch 'n Witz.
Ja, ja, ja, ja. Ja, gut. Also ich ich denke, im Finanzbereich gibt's so viele Nischen und da kannst du so viel sch Blödsinn, äh, machen auch, ja? Und so hin zu das ist, äh, unglaublich gefährlich. Also diese, äh, Offshore Konten, ne? Gibt's doch da auch da, ne? Für diese ganz Reichen, wie die dann ihr Geld irgendwie so
Ja, ja, ja. Ja. <clears throat> Ja, ja, ne? Mhm, mhm. Verstecken? Ja. <chuckles>
ja, verstecken eigentlich, genau. Da kommst du gar nicht mehr dran. Das ist viel zu kompliziert, da wieder hinterhan hinterher zu gucken. Also es ist schon irgendwie nicht normal, so ja, ja, genau. Ja, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, äh, ja, ja, ja. Hm, ja wegen den Steuern, ne? Mhm. Mhm, so, ja.
Ich finde es schon irgendwie 'n Gebiet, was eigentlich oft äh, fast 'n bisschen kriminell wird auch, ne?
Da muss man sich schon wundern. Mhm. Mhm. Ja, doch, würde ich sagen doch, würde ich sagen, ne? Äh, für manche Leute
Mhm. Es gibt ja auch viele Bereiche, so wenn man an die Mafia denkt, ne? Oder so. Die haben ja da ist ja auch ganz ja, ja, ja, genau. Also die haben ja ja, eben, das ist ja eigentlich so ähnlich. Ja. Klar. Also ich bin ja.
Aha. Ja. Es ist das Gleiche, ist just n nur nicht legal. Ja. Aha. Mhm. Dann mit der mit der Mafia, die die die brechen dir die Knochen und im im Legalen, die Banken, die machen halt sicher, dass du viele Probleme hast, ne?
Ja. Ja, dass du halt dann äh, ich meine, es kann ja bis dahin zugehen, dass du ins Gefängnis kommst, wenn du irgendwas nicht mehr bezahlen kannst, ne? Wenn du zu große Schulden hast ich weiß nicht, in welchem Bereich, ab wann das ab wann du ins Gefängnis gehen musst, aber, äh, ich glaube, das kann schon auch vorkommen, ne?
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Ist das so in Frankreich?
Ja, ich bin ich bin grad am überlegen, ich weiß es nicht, wie das dann genau ist. Aber na ja, auf jeden Fall bist du 'n Leben lang, äh, dann verschuldet und bist unglaublich arm dann und ja, musst abbezahlen, ne?
Ah. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja.